Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. Người ta tổ chức cái lễ hội, a, đua thuyền ở sông Lam rất là hay, và nhiều người đứng ở hai bên bờ coi á. Đó là cái lễ hội cũng rất là ấn tượng. Ừm. Còn đối với chỗ bạn thì sao? Có những lễ hội nào không? Bạn, à, có thể
Ừm. Ờ. Ừ. Mình thì ở Bắc Ninh, nên là, ừm
Ồ, Băc Ninh thì mình nghĩ rất là nhiều lễ hội nước đó.
Bắc Ninh là một, ờ, vùng mà có thể nói rằng là có nhiều lễ hội nhất trên cả nước. Đúng rồi ạ. Và, ừm, nhất là Bắc Ninh thì ở Bắc Ninh thường có câu "tháng Giêng là tháng ăn chơi", nên là, ừm, không chỉ có, ơ, dân ăn chơi, mà kể cả cán bộ phải hết tháng Giêng mới làm gì thì làm bạn ạ.
Đúng rồi, cái nôi của lễ hội mà. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Thông thường là mình thấy tháng Giêng á, hầu hầu như ở ngoài Bắc với ngoài miền Trung là một cái tháng mà diễn ra lễ hội rất là nhiều ha. Người ta còn, à, tập trung vào những cái dịp mà lễ hội nhiều hơn là người ta, a, chưa có đi làm nhiều.
Ờ, thì Đúng. Ở Bắc Ninh mình thì, ờ, cái lễ hội của, ừm, Bắc Ninh nó có vô cùng nhiều lễ hội đặc sắc, ví dụ như là lễ hội Lim này
Ừm. Ừm, ừm. Ừm.
hội pháo, hội, ờ, ừm, tóm lại là ví dụ chỉ chỉ trong một làng nhỏ thôi, mà cũng phải có 2-3 lễ hội trong cái tháng Giêng đó rồi. Cũng không không không cần là phải đi cả tỉnh Bắc Ninh, nhưng mà đi cả tỉnh thì thật sự mình chưa đi hết bao giờ.
Ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm. À, vậy thì, à, bạn có thể kể cho mình, à, sơ qua được cái hội giống như hội Lim á, là nó có có những cái nội dung như thế nào không nhỉ? Mình cũng chưa rõ lắm. Ừm.
Ờ, lễ hội Lim nhá bạn. À, bạn chưa được đi, đúng không?
Chưa, mình chưa được đi.
Đấy, hội Lim thì nó là một cái lễ hội điển hình của Bắc Ninh, bởi vì là nó gắn liền cùng với cái văn hóa, cũng như là, ờ, cái cái, ưm, gọi là, gọi là, ừm, nó là gắn liền với văn hóa về, à, hát Quan họ.
Ừm. Ừm. Cái truyền thống.

Đúng thế mà, ờ, hát trên thuyền, hát trên đồi, hát trên triền đê, hát khắp mọi nơi ở tại hội Lim. Bạn có thể xem ở rất nhiều những khu ở trên trong hội Lim.
Ừm. À, vậy hả? Ừm. Đúng rồi, cái này ngày xưa á, mình cũng, ơ, hồi mà còn bé mình cũng thấy cái lễ hội Lim vầy người ta hát đối đáp giao duyên rất là nhiều, à, người ta hát, ơ, người ta mặc những cái bộ áo dài á, cái khăn.
Ừm. Đấy. Áo dài mớ mớ ba mớ bảy đấy, áo dài của, ừm, ngoài Bắc này.
Ừm. Có từng tốp người người ta hát đối đáp với nhau rất là hay, rất là duyên dáng. Thì sau này mình cũng cảm giác là nó hình như ít hơn, nói như bạn thì nó cũng mai một hơn dần một chút xíu nào đấy. Ừm.
<laughs> Nó mai một hơn đấy. Thế, ơm, thế bạn có kỷ niệm nặc biệt nào, ờ, khi tham gia lễ hội không?

À, hát Quan họ Bắc Ninh hè. Ừm, ừm.
Đó, đúng rồi. Thế thì, ờ, để chuẩn bị Hội Lim thì thường thông thường cứ hàng năm vào ngày 11, 12, 13 thì sẽ tổ Hội Lim tại, ờ, Tiên Du, Bắc Ninh và, ừm, ờ, các liền anh, liền chị thì đều náo nức tham gia Hội Lim, bởi vì đấy là cái đợt mà, ờ, rất là nhiều liền anh, liền chị khắp nơi ở trên, a, tỉnh sẽ tham dự để, ừm, cùng có thể, ừm, ờ, hát, ờ, ừ, giao du duyên với nhau, cũng như là, ờm, có thể
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. À. Ừm, à, à, tức là cái lễ Hội Lim này là lễ hội để, ừm, mà hát, đúng không bạn? Nó nó nó chuyên về hát những cái, a, ừ, Quan họ, Quan họ về Bắc linh. Ừm.
Đúng rồi, hát mình cùng hát cùng Đúng rồi, hát này, ờ, ch cùng, ờ, trao, a, ờ, cho nhau những cái tình cảm mà có khi cả năm, ờ, bận rộn chân lấm tay bùn mà không dám, ờ, thổ lộ cũng như là không có bởi vì đúng rồi, tức là, ờ, giống như là họ có hai cuộc sống ấy, một cuộc sống là nó liên quan đến tinh thần
Ừm. Ừm, à, à, à. À, mình hiểu rồi. Tức là người ta sẽ thể thể hiện cái tình cảm qua cái lời ca tiếng hát, qua cái ừm, Quan họ mà nhiều khi người ta không nói được bằng lời bình thường ha, người ta thể hiện qua cái giọng hát. Ừm, ừm.
Đúng rồi ạ. Thế nhưng đấy, thể hiện tình cảm. Và người ta không thông thường ấy, các làng mà kết chạ với nhau, tức là thông thường hát, ừm, hát, ừ, Quan họ sẽ là gồm có là, ờ, 2 làng, ờ, hát với nhau và các làng đó là kết chạ với nhau thì 2 làng kết chạ với nhau đấy thì nại không bao giờ được lấy nhau. Thế dẫn đến là đúng rồi, nên là họ yêu thương nhau, nhưng họ không thể nào đến được với nhau, do đó là họ chỉ có thể dùng bằng những cái tâm tư tình cảm, bằng lời ca tiếng hát ý nhị để ờ, đấy để họ cùng chia sẻ. Nhưng mà lại chỉ có thể chia sẻ giao duyên qua lời ca tiếng hát chứ còn thực tế thì sẽ không thể nào mà ở được cùng với nhau. Đấy, cái cái lễ ờm, cái cái, ờm, quan họ nó hơi có cái đặc sắc như thế. Đúng rồi, thế nên là
Ừm. À, tức là 2 làng ha. À, vậy á hả? Hay ha. Ừm. Ừm. À, hay quá ha. Ừm. Qua lời qua tiếng hát. Ừm, cái tục lệ của nó như vậy hả? À, nhưng mà mình cũng không hiểu, thắc mắc tại sao lại không được lấy nhau khi mà 2 làng nó ở gần nhau như vậy?
Ờ, thì đấy đấy nó làm đấy nó là, như kiểu, là gần như là một cái, ơ, quy ước hoặc một cái lời nguyền về về về văn hóa. Họ, ờ, có thể hát giao duyên, có thể, ờ, ừm, cùng nhau, ờ, để đối đáp rồi thì các thứ, kể s kể cả suốt đêm đi hát chạ, nhưng mà không được phép lấy nhau. Đấy, đúng rồi.
À, à, vậy hả? Hay ha. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, hay quá ha. À, vậy thì, à, cái đối tượng mà người tham gia lễ hội, à, lễ Hội Lim này thường thường là thanh niên hả bạn?
Không, thanh niên tức là đấy là gồm có gồm có rất là nhiều đối tượng kể cả những người già, ờ, người già mà hát, ừm, cũng đều tham gia kể cả thanh niên cũng vậy. Thì, ờ, nó có nhiều cái ý nghĩa. Người già nó là từ, ừm, cái việc mà người ta yêu những làn điệu dân ca, người ta, ờm, yêu cái làn điệu, ờm, Quan họ nên là họ vẫn đến Hội Lim để họ có thể được hát, được, ờ, được, ừm, ừm, giãi bày, được thể hiện. Còn những người trẻ tuổi thì họ cũng đến để họ được thưởng thức. Tất nhiên là cái việc, ừm, này bây giờ nó cũng mai một hơn rồi, nó cũng không mạnh mẽ và không như ngày xưa nữa nhưng mà cái nét truyền thống văn hóa Hội Lim là
À, nhiều đối tượng, người già cũng có, thanh niên có. Ừm, ừm. Ừm hưm. Ừm. Ừm. À, đúng rồi. Ừm, c đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng. Nhưng mà người ta vẫn, ơ, gìn giữ được những cái nét truyền thống đấy qua những cái ngày lễ hội, ngày Tết ha.
vẫn gìn giữ.

Đúng rồi, nó rôm rả hẳn, nhất là mình đúng rồi, vẫn nhớ cái thời điểm đấy. Cô dâu về là các bạn, nhất là các em nhỏ đó, người ta đốt xong là các em nhỏ sẽ chảy vào để nhặt mấy cái quả mà nó bị, à ừm, nó bị xịt, đúng rồi, xong lại tái chế ra. Ừ. Ừm, rất là hay. Đó là một cái kỷ niệm mà nhắc lại mình cũng rất là là là, à, nhớ đến những cái kỷ niệm đấy.
Ối giời! Nhặt quả sáo xịt đấy, xong bắt đầu lại <chuckles> tiếp tục đốt. Ừ. Đúng rồi, mình vẫn nhớ. Nhất là nhất là từ cái quả pháo tép con con xung quanh nữa xong bắt đầu nó lại lấy gạch nó đập mới sợ chứ.
<chuckles> Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Có nhiều bạn mà bị tay bị bị, ờ, bị cháy luôn á. Ừm. Ừ, cháy tay vì những cái quả đặt rất là nguy hiểm, nhưng mà nó cũng hồi đó đúng là liều quá ha, có những cái mà thuốc pháo mình đập trực tiếp vào luôn.
Tai nạn luôn ấy, cháy luôn ấy. Rất là nguy hiểm. <chuckles> Thế cho nên là ô kê. Mình cảm ơn bạn nhá, mình chào bạn.
Rồi thôi, rất cám ơn bạn vì buổi nói chuyện ngày hôm nay nhá. Ô kê, cảm ơn bạn. Ừm. Chào bạn.
Ô kê, tạm biệt.